Pues, mira, eh, yo lo que lograba, digo, lo que esperaba, pues obviamente, como te decía, era generar una estructura, ¿no? O sea, saber yo abrir mi agenda, y ver qué era lo que tenía que hacer en el día, em, obviamente, eh, he roto con eso, y con eso he roto otros hábitos, ¿no? Como como bien te mencionaba, pues, el el tema, por ejemplo, de hacer ejercicio, ¿no? Em, tenía como, 2 semanas que que, pues, que no estoy haciendo ejercicio y sí me gusta y sí me falta, pero no encuentro como ese huequito, no encuentro esa motivación, no encuentro esas ganas. Y al dejar de hacer ejercicio, pues, empiezo a comer peor, empiezo a tomar menos agua, o sea, como que pierdo la motivación de de de todo en general, ¿no? O sea, como que ya digo: "Ay, bueno, si ya no hice ejercicio, pues ya, voy a comerme una hamburguesa, y con refresco y con na" Sí, exacto. Entonces, em, híjole, eh, y sobre todo en estas fechas que ya, digamos que ya vamos de bajadita casi, casi, este, ya digo: "Ay, ya, en enero, ¿no?". Y y no, o sea, no debe ser así, digo, igual y mañana si me motivas, mañana me pongo otra vez, <chuckles> a a agarrar estos hábitos. Todavía es 9. <chuckles> Sí, sí, sí.
Ujú. Okey. Okey. Entiendo. Claro. ¿Para qué hago lo demás? <chuckles> Claro. <chuckles> Esperemos que así sea. <chuckles> Esperemos que estos consejos que te que te daré, espero que que te funcionen para que mañana mismo empieces con con este hábito una vez más. Oye, y en cuestión del tiempo, ¿cuánto tiempo mantuviste como este, pues sí, este hábito antes de que se de que se rompiera, o, romperlo?
Ay, por favor.